Tanong ko lang, mero may koleksyon ka ba noon at bakit mo ito kinolekta?
Ah, actually meron. No'ng bata ako ano, kapag nakakakita ako ng mga stickers, uhm, gustong-gusto ko 'yong pinapabili sa nanay ko. Tapos, uhm, hindi ko alam na ano 'no, ah, dumarating sa point na, ah, kada pabili ko sa kanya ng stickers hindi ko ginagalaw. Kumbaga hinahayaan ko lang na nasa 'yong alam mo 'yong stickers na nasa plastic siya 'yong tagsasampung piso?
Ah, oo naalala ko yan. Kumbaga parang marami kasing mga iba't ibang klaseng mga cartoons o kaya bu bulaklak, 'di ba yung mga ganun, yan oo. So, anong nangyari, tas hindi mo nagagamit?
'Yon. <chuckles> Oo, oo. Mm. Ayun so Oo bale eto 'no. Um no'ng bata ako, mahilig kasi ako sa mga ganun yung mga stickers na talagang binibili ng nanay ko, kaso tagsasampung piso. Tas na-attract ako kasi ang dami niyang mga ano mga characters 'no, hindi ko siya nagagamit. Marami din ako 'yong mga stickers na parang note a libro 'yong style 'yan. Gusto mara basta puro stickers mga ano ko 'yan collection ko. Kung bakit ko 'yon kinokolekta, kasi ano na-cu-cute-tan ako sa kanila. Tapos parang ang ganda-ganda lang ng ano ng mga, the way na 'yong ano 'yong bang mga design niya parang na nakaka-akit din. Tapos pinapa-inggit ko din 'yon sa mga ano ko sa, mga kaibigan ko, sa mga kalaro ko noon. Kasi siyempre, ah, ano, eh, parang iba't ibang klase kasi talaga 'yong sticker na meron ako. Meron ako si "Winnie the Pooh," basta iba't ibang characters may mga ano may mga may mga cartoon characters, may mga bulaklak, may mga ano lang animals ganyan. So, talagang nakakatuwa na mag-collect ng stickers. Then eto 'yong, ah, sabi mo 'no, na kung bakit hindi hindi ko siya ginagalaw. Kasi nanghihinayang ako kapag ginagalaw ko siya. Parang na na-aano ako na, ay kulang na. So parang pagka ginalaw ko kasi ng isang beses ay parang kulang na 'to, papangit na 'yong magiging itsura. Eh, 'di ba mga naka-plastic 'yon, oo. So ayun may isang beses na.
Mm. Mm. Mm, nga naman. Ah, oo. Hmm. Totoo naman. Mm. Totoo naman, mm. Mm. Ah, okey. Mhm. Oo nga naman, totoo nga. Pangit naman kasi yung para bang mayro'ng ano, eh, space 'no, 'di ba? Maganda kasi talaga yung walang parang ano, walang kulang kasi parang ano na rin siya, eh, design na rin siya o kaya art ang dating, 'di ba?
Oo. Mm, totoo. Tapos 'yon, um, no'ng ano na siguro bata pa ako no'n ng mga elementary pa lang ako 'yon na 'yong collec collection ko talaga, siguro mga grade 5 Tapos umabot 'yon hanggang 2nd year high school. Kung bakit hanggang 2nd year lang, oo matagal din. Kung bakit hanggang 2nd year lang, kasi 'yong nanay ko mayroon siyang ano
Mm. Ang tagal din, ah. Mm. Mm.
<coughs> Meron siyang umbrella na transparent tapos nilagay niya lahat ng stickers ko dun sa umbrella niya. <chuckles> Nakakainis yung time na 'yon. <chuckles>
Okey. <laughs> Ang galing naman, eh, siguro na-cute-an din yung nanay mo nung nakita niya yung mga stickers tapos hindi mo naman din ginagamit, 'di ba? Kaya 'yon naisipan niya na siguro ilagay doon 'no para nga naman mukhang maganda 'yong payong 'yon. So, ano na nangyari? Anong sabi mo hanggang 2nd year high school lang, ano naman yung mga para bang, ah, kinalibangan mo noon meron ka bang ibang kinoleksiyon?
Hmm. Oo. Hmm, bale 'non 'no, ah, pagtapos nung sticker na 'yon kasi nga parang nainis ako, eh, simula ng dinikit niya 'yong ma pa naman 'yon 'yong may mga malalaki sa gitna 'yon 'yong mga pinagtatanggal niya so ang lalaki na ng space na nawala 'no. Dinikit niya lahat sa payong na ano, na anong tawag dito 'yong transparent na 'yong oo so 'yon 'yong naging design. So ako nainis kasi siyempre ilang taon ko 'yong inipon tapos dinikit-dikit niya lang do'n sa ano. So ang ginawa ko no'n after niyang bawasan 'yong sticker ko, 'yong mga iba ko pang sticker na available na puwede pa, binenta ko na lang parang ginupit-gupit ko pira-pira tapos binenta ko sa mga kalaro ko kahit piso-piso, dos dos gano'n. So, gano'n 'yong ginawa ko noon, eh, 'di ibig sabihin nakaano pa ako nagkaroon pa ako ng cashback kasi kahit papaano <chuckles> nakaano ako nakapag nakapagbenta-benta ako. Tapos <clears throat> pag pagkatapos ng sticker ang sunod ko na kinolekta, 'yong mga ano 'yong mga bracelet naman, 'yong mga beads na bracelet. Ayan.
Mm. Ay, oo. Hmm. Mm. Transparent, mm. <chuckles> Oo naman. Mm. <laughs> Ang galing. Mm. Oo nga naman. Mm. Mm. Ay, oo nauso din 'yon noon, eh, talaga naman na halos lahat ng mga high school, eh, may mga beads, 'di ba at saka iba't ibang uri ng bracelet. So ano naman ang ano ang kuwento diyan sa pagkolekta mo ng ano bracelets?
Mm. Mm. Oo, um, ito naman 'yong time na 'to kasi parang ano, eh, kumbaga binilhan ako ng madaming beads ng nanay ko tapos ako 'yong mismong gumagawa no'ng inaano ko iniipon <chuckles> ko na bracelet 'no. Parang dumating kasi sa point na ano, na parang itong mga kaibigan ko naging business minded na naman ang ginawa. Gumagawa kami ng mga bracelet tapos eto 'yong inaano namin 'yong pinakatinitinda namin 'yong mga beads na bracelet 'no tapos ano, um, naging collection ko siya, ayan naging collection ko 'yan 'yong beads na bracelet tapos 'yong mga na nylon na bracelet 'yong mga ginagawa ng gamit ng nylon. Ayan, uso kasi din 'yan nung elementary ako. So, um, ayon inaano ko din siya, ah, <clicks tongue> kino-collect ko din siya kasi nakakatuwa 'yong iba't ibang kulay tapos ikaw din mismo 'yong gagawa ng ano ng bracelet gawa sa nylon. So 'yon, iyon yung mga ano ko, naging collection ko nung bata ako tapos talagang ano siya, um, alam mo 'yong nakakatuwa kasi kahit papaano nakakaano
Mm. Okey. Mm. Oo. Ay oo. Mm. Totoo nga. Oo. Mm. Ay, oo naman, kasi unang-una, alam mo nagkakaroon ka ng parang ano, eh, galing sa paglikha, 'di ba? Ah, bukod sa dati kasi sticker, 'di ba, so hindi naman ikaw yung talagang nag-drawing nung sticker, 'di ba. Pero eto, ngayon nag-iba yung ano mo nagkaroon ka ng, um, pagiging malikhain tapos nagkokolekta ka pa nagagawa niyo pang business. Eh, dun sa mga kinolekta mo o kaya sa mga ginawa mong mga koleksiyon, ano yung pinakapaborito mong, ah, piraso doon sa mga koleksyon mo at bakit?
Hmm. Oo. Oo. Ay, 'yong pinakagustong-gusto ko talaga na kinolekta ko yung ano, 'yong sticker na ang design niya is ano, sino ba 'yong character na yun? 'Yong pusa na puti, si Marie. Ayan.
Mm. Marie, okey. Ayaw mo kay Garfield? <chuckles> Oo, 'di ba? Nauso din yun noon, eh. Oo.
Oo, 'yong puting pusa. <laughs> Actually, meron din akong Garfield na sticker, pero hindi 'di ko siya ano. Oo si ano talaga, si Marie talaga 'yong gusto kong pusa 'no. 'Yong I mean 'yong sticker na na-collect ko. Tsaka 'yong mga Disney Princess na stickers. Sila Cinderella, sila Snow White, 'yan meron akong ganyan. 'Yan, sila 'yong paborito ko kapag nakikita ko 'yan sila lagi akong ano, lagi akong nagpapabili niyan sa nanay ko. Kung bakit 'yon 'yong gusto ko kasi ano, um, nagamit ko siya no'ng ano na, no'ng no'ng high school na ako 'no, pagka gumagawa ako ng mga love letter. <chuckles> Ang harot, eh, 'no. May mga pagkakataon kasi na ano, na gumagawa ako ng ano, ng love letter do'n sa crush ko. Tapos nilalagyan ko yun ng sticker. 'Yong ano, ah, lagi kong nilalagay si Cinderella kasi feeling ko ako 'yon, eh, si Cinderella.
Mm. Ay, oo nga. Snow White. Oo, mm. Mm. Oh, wow! <laughs> Oo naman, hmm. Mm. <chuckles> Hmm, okey, eh, ay siyempre talagang gano'n. Dumadaan talaga ang mga kabataan talaga sa mga crush, crush ano, talagang i isang way yun ng pagpapakita ng para bang, ano yun parang unti-unti nagkakaroon ka ng maturity, 'di ba, ganyan. O papunta ka na sa puberty, ibig sabihin ng gano'n, yun. Pero siyempre sa mga kinolekta mo, paano mo inalagaan o kaya iniingatan ang mga koleksyon mo?
Hmm. Ah, ‘yon nga, ‘yong parang nakalagay siya sa isang attache case, ‘yong ano, ‘yong ‘yong plastic na ano.
Oh, wow, attache case talaga, 'no? Ma pan sobrang dami. Oo.
Oo, akala mo madami, ‘no? ‘Yon, do’n siya nakalagay 'yong mga stickers ko kasi, ano nga, siya, eh, medyo madami, iba-ibang klase ng characters. Kaya lang kasi ‘yon nga, no'ng nala nakita no'ng nanay ko, parang nilagay niya na lahat do'n sa payong. So parang nawalan na ako ng gana din mag-ano, mag-collect ulit. Kapag nak ngayon 'pagka nakakakita ako ng mga stickers ngayon, ‘no, parang nagiging nostalgic lang, bumabalik ‘yong pagkabata ko na, "Uy, parang ito 'yong mga kino-collect ko dati." Parang may part na gusto kong bumili ng stickers, pero may part din na ayoko. Kasi siyempre, ano, saan ko naman ilalagay, ‘di ba, baka mamaya galawin naman no'ng anak ko, kasi pakialamero din ‘yong anak ko, eh. Baka galawin niya idikit niya kung saan-saan, <laughs> 'yon ‘di ko na binili.
<chuckles> Mm. Mm. <chuckles> Oo, so 'yong mm. Mm. Mm. Oo nga. Mm. Totoo naman. Ay, gano’n talaga, so kumbaga parang ang naging rason kaya napatigil ka talaga sa pagkokolekta ng sticker ay dahil nga sa nilagay ng nanay mo sa payong <chuckles> 'yong mga stickers mo. Kumbaga nawalan ka lang talaga ng gana. Pero may, um, ano ano ‘yong parang talagang total na natutunan mo sa pagkakaroon ng mga koleksiyon? 'Yan.
Oo, oo. Mm. Hmm, <clicks tongue> Ano siguro 'no, um, yung natutunan ko. Parang, natutuwa ako na ano mag-appreciate ng mga maliliit na bagay. Yung mga ano, kahit simple lang. Kasi, siyempre para sa akin no'n I I mean, ah, yung sticker kasi sobrang simple lang eh, hindi naman siya gano'n ka-importante sa ibang tao. Pero, para sa akin naging special yun. So, ah, in some way parang ina ano ko, parang maru na natuto akong maging ap ano maka-appreciate ng mga, ah, maliit na bagay. Tsaka, yung ano parang, um, tinitig mas ano ko, mas natututo ako kung paano yung yung pagtingin ba sa mga characters na nakalagay do'n. So, mas na-e-engganyo ako, kapag magaganda yung mga nakalagay na characters do'n, yung mga design. So, 'yon parang nakikita ko din sa sarili ko natutunan ko din kung paano yung tamang pagche-check or pagbili ng tamang stickers. <chuckles> Hala, eh, parang natuto natuto ako sa gano'n 'no, kasi siyempre may mga sticker na hindi naman dumidikit talaga. Yung 'kala mo, akala mo nakadikit siya. Pero, kapag dinikit mo na sa papel or kaya sa pader, ganyan, madaling matanggal. So, mga plastic 'yon, eh, na mga sticker, mga fake. Ayon, 'yon yung mga mm.
Mm. Oo nga. Mm. Oo. Mm. Mm, nga naman. Ay oo. Mm. Madaling matanggal, oo. Mm, oo nga naman. Pero e gusto ko lang itanong din sa'yo, kumbaga siyempre nung dati na nagsisimula ka pa lang mag-collect, 'di ba, <gasps> pati na sa bracelet mo. So, ano yung nararamdaman mo tuwing nadadagdagan ang koleksyon mo?
Mhm. Ay, syempre masaya. <gasps> Kasi ano, eh, uhm, may bago na naman akong ipapa-inggit sa mga kaibigan ko, tsaka sa mga ka-classmate ko. Parang ano, ah, ayun, parang kasi nga, 'di ba, parang ang goal ko talaga is ma-ano ko, mapagsama-sama ko 'yong mga bago yung mga princess kasi parang may ano ako dun, meron ako dun isang set na naka-group sila as princess. Tapos meron din yung solo-solo sila. So, ah, iba-iba din yung ano edi yung mga kaibigan ko no'n, wala kasi silang ganun, eh, na-iinggit sila lagi sa'kin. So, ayon parang nakaka-ano lang din kapag may bago na naman. Minsan pa ano, eh though talagang pinipili ko, kapag bibilhan ako. Kasi tinitingnan ko talaga kung meron na ba ako or wala pa. Kasi ang pangit kasi kapag may doble-doble parang di ko na oo oo. Ah.
Mm. Ayun. Mm. Mm. Ay, ang galing. Mm. Totoo nga. Mm. Ay, oo naman. 'Yong paulit-ulit, 'no? Tapos para bang ano 'yong alam mo yun para bang n nakaka-umay naman na puro paulit-ulit 'yong mga stickers, eh. Kaya kumbaga para bang mas, ha maganda talaga na iba-iba talaga yung mga disenyo ng stickers na <gasps> nakokolekta mo at tsaka iba-iba din 'yong uri ng mga beads <gasps> ang nagagawa mong bracelets, 'di ba. Pero sa tingin mo ba, anong sinasabi ng koleksiyon mo <gasps> tungkol sa personalidad mo?
Hmm. Totoo 'yan. Ay si <chuckles> um, siguro ano, ah, siguro pinakasinasabi ng collection ko 'no, is maganda, yung maganda ako char, maganda ako. <chuckles> Maganda. Kasi <laughs>
Mm. Mm. Ayun, <laughs> very powerful, oo. <laughs> May oo nga naman. <laughs> Siyempre naman. Siyempre wala namang masama talaga na yun yun talaga yung nagre-represent sa mga koleksyon mo na maganda ka, 'di ba? Kasi nga, maraming magagandang mga stickers at mga magagandang beads talaga na lalo pang magpapaganda sa'yo, 'di ba, kapag sinusuot mo o kaya kapag dinidikit mo sa mga sa mga notebook, yung mga stickers, 'di ba? O kaya kapag pinapakita mo sa mga barkada mong hindi masyadong pinagpala, 'di ba? Yung mga ganon. <laughs>
Siyempre ako na 'to oh! <chuckles> Totoo. Kung bakit Oh. Siyempre. <laughs> Oo, actually. <chuckles>
Oh, di ba? So na naku, alam na alam ko na yung mga ganyan, oo. Naranasan ko na rin kasi yan 'no, yung parang sinasampal ka ng ano, ng mga ng mga 'pag pang-iinggit yan, 'di ba? Yung mga ganon, so yan. Pero may koneksyon ba ito sa iyong pagkabata o mga alaala mo noon, etong mga ganitong klaseng pagko-collect?
<chuckles> Ah, actually 'yon ngayon 'no kung baga connection, eh, nando'n pa rin 'yong ano, eh. Parang nandoon pa rin nga 'yong eagerness ko na magko-collect pa rin ngayon. Kaya lang parang inaano ako parang pinipigilan pa rin kasi ako. Baka kasi 'yong, 'yon nga 'yong anak ko baka kasi galawin niya. So, nando'n ako sa gusto ko sanang bumili lalo na 'yong mga may mga nakikita na naman akong bagong stickers. 'Yong parang may foam siya. So gusto ko sa last time kasi 'yon nga nakita ko. So gusto ko sanang bumili no'n kaya lang anliliit lang kasi ng pieces niya. Tsaka 'yon nga baka 'yong anak ko kasi ano siya galawin, galawin niya 'yon. Tsaka aside do'n 'yong ano naman sig siguro ah ngayon 'no parang hindi na kasi kasing ganda ng mga stickers noon, eh. Kasi ngayon puwede 'yong mga stickers is nasa papel na. Kagaya niyan 'yong asawa ko kayang kaya niya na gumawa ng stickers. Nagagawa niya nga 'yong anak ko ng stickers na ano, eh, na siya lang 'yong nagpi-print tsaka siya lang din 'yong may exact na design. Oo, oh 'yon.
Mm. Mm. Ayun. Mm. Hmm. Mm. Ah, okey. Mm. Hmm. Oo, nga. Ah, oo nga 'no. Nagde-design, oo. Ang galing naman pwede niyo ng gawin talagang negosyo 'yan. Yung paggagawa din ng sticker kasi, ah, maalam pala yung ano yung asawa mo na talagang mag ah, generate ng kanyang image ng sarili niyang style at i-print sa, ah, sa printer, 'di ba? Yun ayos yan. 'Yan. Alam mo itong, ah, napag-usapan natin na pagkolekta ng mga bagay, 'di ba, ah, kasi meron talagang mga tao na para bang eto talaga yung business nila. Yung ginagawa nilang, ah, koleksiyon at pinapatagal talaga nila para bang binuburo yung mga koleksyon. Para magkaroon ng mas malaking value yun, 'di ba? Ayan ang ang ganda nitong napag-usapan natin, ah. Maraming-maraming salamat sa na-i-share mong mga koleksyon, thank you so much.
Mm. Mm. Oo. Mm. Mhm. Mm. Ooh, oo. Oo. Ayun, oh, salamat din sa pakikinig at nakakatuwa na nakapagbahagi ako sa'yo. Kaya ayun paalam.